Correcto. Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no?, mm, yo sé que es ayuda y todo eso yo lo entiendo, pero a mí eso me causa tensión. Mira que, como ella es nueva en este país y apenas está adquiriendo, pues, su estatus y su cosa, eh, entonces, eh, hubo que comprar un carro, pues ella tuvo que comprar un carro. Entonces, como no tiene crédito, mm, por supuesto, entonces e el carro se compra a nombre de mi esposo, ¿no?, de su hermano, por supuesto, eh, bueno, eso principalmente a mí no me gustó, ¿por qué? Porque ella está empezando a trabajar apenas, ella no tiene, digamos y ella trabaja como como en ventas, ¿no?, que eso es lo que a ella le gusta, y ella, pues, toda la vida, eh, todos los años que vive en Canadá había hecho eso, pero pero para empezar, eh, bueno, "pidió" entre comillas, ¿no?, que el carro que fuera, eh, bueno, porque ella no se podía quedar varada por ahí en un carro malo. Ella iba a pagar o va a pagar el carro, okey, pero no tiene un salario fijo, ¿ya? Porque apenas está empezando a trabajar, y como es ventas, de pronto es pura comisión y y un salario base que que no, como que no está de acorde con con esos, eh, mm, con esa expectativa, ¿ya?, eh, entonces yo le sugerí a mi esposo, digo: "¿Por qué no compran un carro, pues, de como de segunda?, que que la cuota no le vaya a a a quedar tan cara", ¿no? Por por supuesto, porque apenas está empezando, pero, pues, a ella: "No, que el carro nuevo, que porque es mejor, que". Bueno, y entonces, total, se le compró el carro nuevo. Todavía no ha llegado la fecha del primer pago, pero yo no quiero esperar a que llegue, porque no quiero decirle a mi esposo: "¿Sabes qué? Te lo advertí", porque el carro está a nombre de mi esposo, entonces le va a afectar el crédito a él.
Sí. Mm. Correcto. Claro. Claro. Ujú. Okey. Ah, pero entonces sí te exigió un carro nuevo, o sea, ¿sí les exigió un carro nuevo a la final?
O sea, s exigirlo, así que digan: "No, te exijo, no", pero pero ella lo comentó, lo sugirió, dio su punto de vista, y mi esposo enseguida: "Ah, sí, claro", ¿sí me entiendes? O sea, como que Sí, exacto. Y, como te digo, yo lo entiendo y y y es su hermana y la quiere ayudar por por todo este proceso que ella está viviendo, todo eso es entendible, aceptable, justificable, pero pero hasta cierto punto, pienso yo.
O sea, como que lo metió por debajito de la mesa. Ahora, eh, dime una cosa, ¿este ha sido el lo eh lo único que ha hecho ella, que de repente te está causando tensión? ¿O han habido algunas otras cosas más un poquito más íntimas?, si se quiere decir, dentro del ambiente de la casa, por ejemplo.
M